Sì, i suo sì. Diciamo così, l'ho ascoltato solo quella volta lì, ehm, poi è venuto un'altra volta a Milano, in un'altra discoteca, ma lì non sono andato perché, diciam così, i concerti nel discoteche non è che mi appassioni, invece questo qua era un concerto proprio in un ambiente aperto e molto m più naturale, ehm, so ho un ca anche ad orari diversi. Magari in discoteca trovi il cantante che fa la performance, magari, da mezzanotte fino alle 2:00, in orari molto inoltrati. Invece questo concerto iniziava, se non mi sbaglio, alle 9:00 e finiva alle 11:00, quindi molto più facile.
Putro, mh. Certo, certo, posso capire. Eh, e non certo. Okay, okay. Ma, ehm, inf guarda visto che hai toccato anche un po' questo tema, cosa ne pensi dei concerti in stadi, palazzetti, arene, tutto ciò che è, e discoteche?
Beh allora, diciamo che io ovviamente sono pro per quelli che sono appunto concerti in spazi grandi e aperti come hai etto te, in stadi piuttosto che arene, piuttosto che in stabili dedicati.
Okay. Dove magari è possibile anche una coreografia, scenografia e tutto il resto. No, eh.
Esattamente, esattamente, poi magari, sai, ci sono, magari, i furgoncini del fast food, piuttosto che delle bibite, delle bevande, quindi comunque uno riesce anche a magari a mangiare, ecco, e poi sono fatti in orari più- diciamo così- normali, ecco, magari alla sera dalle 9 a mezzanotte, ideal
Mh. Sì, sì. Che concedono anche, magari, più tempo per l'esibizione, no? Eh.
Esattame esattamente. Invece magari in discoteca intanto trovi questi diciamo così, quest non sono veri concerti perché durano molto meno, magari un concerto dura anche 3, 4 ore, met mari in discoteca la performance dell'artista è di 1 ora, massimo 1 ora e mezza, ecco, quindi intanto è una per
Mh, chiaro, chiaro, quindi non lo percepisci proprio come un concerto, ma come un'apparizione. Mh.
Sì, esatto, perché alla fine sei in un ambiente com come a discoteca che già è caotico di per sé, poi in orari anche inoltrati, quindi magari mezzanotte, l'una tanta gente, magari ammassata, senza troppo spazio e diciamo così.
Mh-mh. Mh. E poi magari tanta gente è lì anche non per il concerto, ma giusto per farsi la serata in discoteca e quindi è okay.
Esatto, esattamente, diciamo che invece andare nei concerti proprio quelli veri, all'aperto, là anche le persone che sono lì vengono per ascoltare buona musica e viversi l'esperienza.
Mh-mh, ma c'è qualcosa del tuo primo concerto, questo qua che mi raccontavi proprio che ti è rimasto impresso, una canzone, un momento, ehm, una frase che ha detto, qualcosa, cioè l il ricordo che ti porti dietro di questo tuo primo concerto?